Iya. Eee, sebenarnya aku sampai sekarang tuh, masih, ya. Aku suka banget lagu ballad, entah itu western, Indonesia, ataupun Korea. Eee, itu jadi kayak comfort, album aku playlist, kalau misalnya aku dengerin. Cuman, ada 1 momen ini, eee, lucu dan random sih. Jadi, dulu tuh aku pernah punya mantan pacar, eee, waktu kuliah sama awal kerja. Jadi, dia tuh seneng banget ngedit foto aku, atau video aku, sebenernya bagus tapi hasil editannya. Eee, pake lagunya tuh, backsound-nya tuh, kayak lagu-lagu, apa ya, yang woman, tapi agak rap kayak Doja Cat, terus juga lagu-lagu yang, apa ya, baddie cewek, gitu. <laughs> Iya, hiphop hip gitu, dan, apa, respon orang-orang, dari dia pun aku ya, kalau aku nge-repost tuh, bagus, gitu. Katanya cocok banget. Dan di situ aku jadi kayak, "Wih lagu gue nih" Gitu. <laughs> Iya. <laughs>
Oke. Gimana gimana? Mhm? Oke oke. Oke. Hiphop-hiphop hiphop-hiphop, gitu kali, ya? Oke. Mhm. Oke. Ini berubah lagi nih? Jauh banget nih, ke hiphop, nih. <laughs>
Itu, sesimpel karena itu sih. Kayak mungkin dieditin terus, lagunya, eee, kayak gitu terus, dan jadinya, mungkin waktu itu aku jadi ngerasa ada, ini ya, personal attachment juga. Karena setiap ngelihat video aku yang dieditin, dan pada saat itu kan, mantan aku itu, bisa dibilang, ya, dia ngedit karena ada, ini ya, emosional gitu, kan, ada attachment di situ, jadi, aku punya, kesan yang bagus sama lagu itu. Jadinya aku juga suka tuh, dengerin lagu itu.
Oke. Akhirnya suka, gitu ya? Walaupun nih, jauh banget ya genrenya, berarti ya? Kalau hiphop kan cenderung, ini ya, cepet, tadi ada rapnya juga kadang-kadang. Gitu ya?
Mhm, betul. <laughs> Iya, bener. Iya, betul. <laughs>
Oke. Eh, tapi kalau misalnya, musik itu kan, apa, bisa dibilang, punya, ini ya, momen-momen yang bisa kamu inget, gitu. Ada ini nggak sih, kayak 1 atau 2 lagu, yang mungkin keinget, dan ada keterkaitan sama momen, gitu? Misalnya, "Oh, waktu itu dia lagi romantis nih sama sa" Misalnya kayak gitu. Ada nggak sih, lagu-lagu yang ada punya cerita khusus?
Betul. Mhm. Mhm.

Oke, aku bisa bilang iya banget ya. <clears throat> Jadi, eee, temen itu atau pacar itu mempengaruhi banget tuh sama selera musik aku karena aku tuh kadang suka mikir ya, "Apa aku nggak ada pendirian gitu di musik?" Karena dulu ya, eee, bisa dibilang waktu aku SD deh, itu aku dengerinnya lagu-lagu Indonesia yang pada saat itu terkenal, yang sering aku dengar kayak Glenn Fredly, terus juga Kahitna, pokoknya penyanyi-penyanyi Indonesia deh ya, gitu. Sam Ya betul, grup ben, eee, Peterpan juga termasuk. Nah
Gimana tuh? Oke. Grup ben, gitu ya. Oke oke. Oh, zamannya masih Peterpan ya, bukan Noah ya. <laughs> Oke, oke, oke. <chuckles>
Belum waktu itu. <chuckles> Terus habis itu mungkin, eee, setelahnya kan aku SMP nih, waktu SMP itu pertama kali, jadi aku SMP itu di, eee, di satu SMP yang di mana lagi ngetren-ngetrennya Justin Bieber sama Greyson Chance pada e saat itu. Terus
Heeh. Oke. Just the Way You Are, gitu ya? <laughs>
<laughs> Just the Way You Are ya Bruno Mars, dong. <laughs>
Eh, Bruno Mars. Ada, salah. Sori, sori, sori, jadi ketukar. <laughs> Oke, oke. Terus?
<laughs> Nah, teru terus dari situ jadi penasaran kan, "Oh, siapa nih, s eee, Justin Bieber?" Gitu. Terus, eee, aku dengerin, "Oh, ya oke juga." Gitu kan. Terus mungkin umurnya juga pas ya, lagi baru e pub puber mungkin belum ya, cuma lagi centil-centilnya, "Wih, ada ini nih orang barat gitu, cakep, terus dia nyanyi. Oke, jadi" Masih muda, heeh. Dengerin, dan aku ikutin dan suka, gitu kan. Nah Mhm?
Heeh. Masih muda juga ya, gitu ya. Oke, oke. Eh, sebentar nih. Ini e apa? Sepotong dulu nih, karena aku penasaran. Kamu dari tadi, eee, pada saat SD gitu ya, tadi kan kamu bilang, eee, kamu lebih suka yang kayak macam Kahitna, Peterpan, gitu kan. Berarti mungkin bisa dibilang itu lebih ke arah, apa ya, ben-ben atau penyanyi lokal nih, lokal Indonesia, gitu ya. Kemudian pada saat tadi kamu SMP gitu, kamu berubah ke, eee, yang bisa dibilang penyanyinya penyanyi dari luar Indonesia, gitu ya, internasional nih, gitu ya. Nah, sebenarnya pada saat SD sama MSA SMP sendiri, itu yang mempengaruhi itu siapa sih? Apakah mungkin dari orang tua, atau mungkin itu memang lagu yang lagi hit atau sering didengerin sama temen-temen, eee, kelas gitu?
Ya. Mhm. Betul. Betul. Mhm. Iya, di western. Betul. Mhm. Mhm.